ใช่ค่ะ ก็มีค่ะ มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ ตอนลูก ตอนนั้นก็ลูกประมาณสัก 5 ขวบอะค่ะ คือคุณครูเขาก็ถามคำถามหนึ่งว่า "คุณแม่ชอบทำอะไร" แล้วแบบลูกเราตอบมา แล้วอันนี้เราก็ค่อนข้างสะเทือนใจนิดหนึ่ง เพราะว่าแบบลูกตอบมาว่า "แม่ชอบเล่นมือถือ" เราก็เลยแบบ คือในการที่ แทนที่เขาจะตอบว่าแม่ชอบเล่นกับเขา หรือว่าคือทำของประดิษฐ์กัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาอะ ให้คำตอบมาว่า แม่เล่นมือถืออะค่ะ เราก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนแบบ คือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่า ในการที่เราทำมือถือนั้นคือในการเราทำงานด้วย อย่างเงี้ยค่ะ เขาอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนั้นน่ะค่ะ ใช่ค่ะ เราก็เลย ตอนนี้ก็พยายามอธิบายให้ฟังนะคะว่า เออ ตอนนั้นยังเล็กไป แต่ตอนนี้เหมือนเขาเข้าใจอะค่ะ แล้วเราก็จะ เออ เลี่ยงโดยการที่เราจะเอามือถือวางลง ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องทำกิจกรรมกับครอบครัว อย่างเงี้ยอะค่ะ หรือว่าต้องทานข้าว หรืออะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่ค่ะ ก็จะพยายามวางมือถือลง อย่างเงี้ยอะค่ะ แต่มัน บางทีมันทำทุกวันอะค่ะ แล้วมันทำมาเวลา 4 ปีแล้วอะค่ะ มันเลยติดเป็นนิสัยอะค่ะ เหมือนเป็นนิสัยไม่ดี แบบต้องหยิบขึ้นมาดู ต้องหยิบขึ้นมาดู อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่ค่ะ แล้วเรารู้สึกว่าแบบ อืม โฟกัสอื่นไม่ดีเลย
อืม ครับ ครับ อ๋อ อา ๆ ๆ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ อืม ๆ ครับ แล้ว เออ แล้วส่วนตัวเราคิดว่า เรา เออ ลดเวลาการตอบลูกค้าลง อย่างเงี้ยครับ จะส่งผลก่อ ต่อในส่วนของรายได้ของเราเยอะไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ก็จริง ๆ เราก็ลดลงมาเยอะเลยอะค่ะ เพราะว่าเราก็เคยแบบ
อือฮึ
อย่างที่บอกว่าตอนที่เรายิงแอดอะค่ะ มัน มัน มันเยอะมาก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนช่วงนี้อะค่ะ เรารู้สึกว่า คือยิงแอดเราไม่ได้ยิงแล้วอะค่ะ เรารู้สึกว่า คือเราเอาตามที่เราสะดวกดีกว่า อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็คือ เป็นการที่ให้เอไอนำส่งอะค่ะ เป็น ให้เป็น โมเมนตัม ของ เนี่ยค่ะ ของที่มันเป็น ปฏิสัมพันธ์ที่ ใช่ค่ะ ก็ช่วย ก็โละ ดีขึ้นนะคะ รู้สึกว่า ก็คือเบาลงอะค่ะ แล้วก็ เราก็ ไม่ คล้าย ๆ ว่า ไม่ได้ขนาดหนักอะค่ะ เหมือนแบบใน 2 ปีแรกเริ่มทำแบบนี้อะค่ะ
ครับ ครับ ครับ อา ครับ อา ที่แบบว่ายอดปฏิสัม ครับ อือฮึ ๆ อือ ครับ